ปัญหาเรื่องนี้เหรอ? อ่า อย่าง อย่างเราเลยแล้วกัน อ่า วันนั้นน่ะ อยู่ดี ๆ เราเพิ่งไปถอยโทรศัพท์มาใหม่ ใช่เปล่า คือ แต่คือเราอะไม่ได้เป็นคนที่แบบถอยแบบ เปลี่ยน ออกรุ่นใหม่ เปลี่ยน เราเป็นคนที่แบบ เออ เป็นคนแบบ 10 ใช้มา 7-8 ปีแล้วเปลี่ยนน่ะ นึกออกเปล่า?
อา อะฮะ อา สุ่มสี่สุ่มห้าเปลี่ยน อา เหมือนเราเลย เออ
เออ ก็คือขี้งกท่านหนึ่งนั่นแหละ แต่แบบ แต่พอเหมือนวันนั้นเราไปเปลี่ยนฟิล์ม เราขอฟิล์มแบบกันเสือก ใช่เปล่า เออ เขาก็เปลี่ยนให้ ทีเนี้ยอยู่ดีวันนั้นเราไปกินข้าวกับเพื่อน เราอะแค่เอา มือถืออะ แค่แบบตรงขอบนิดเดียวอะ ไปกระแทกกับขอบโต๊ะ เธอ มันร้าวแบบ
อา อะ อา อะฮะ เป็นไง? เป็นไง?
คืออยากจะกรี๊ดออกมาเนาะ <chuckles>
อา มันกันเสือก แต่มันไม่ได้กันร้าวไง <chuckles>
ก็ใช่ แต่คือแบบมัน มันคือ มันเพิ่ง มันยังมาไม่ถึงเดือน แล้วคือแบบว่า
อา
เออ มัน มันไม่ใช่อะไร ที่มันควรจะต้องเสียเงินเพิ่มอีก ณ เวลาเนี้ย
อ้อ เข้าใจ แล้วเปลี่ยนไหม? สรุป หรือว่าทนใช้ร้าว ๆ ไป?
ก็ยังใช้ ร้าว ๆ อยู่
<giggles> เปลี่ยนเถอะ
จน เออ! แต่เพื่อนเริ่มทนไม่ไหว แล้วมันบอก "เออ เดี๋ยวกูสั่งช้อปปี้ให้" มันสั่งให้ 5- 5 อัน
โถ แล้วก็เปลี่ยนแล้วเหรอ?
ยัง เดี๋ยวรอมันมาติด ฟิล์ม
<chuckles> เออ แต่เราอะ อย่างเราอะเป็นคนแบบใช้โทรศัพท์ทนเหมือนกัน น่าจะเกิน น่าจะเกิน 8 อะ เขินจังเลยอะ เออ ๆ แต่ว่าอันเนี้ย ล่าสุดเนี่ย เพิ่งแบบเหมือนแบบ ถอยจากช้อปปี้มาเหมือนกัน แล้วก็แบบ เออ ตอนแรกก็ว่าจะไม่ผ่อน เพราะว่าแบบว่า เก็บเงินมาประมาณหนึ่งแล้วว่าแบบ เออ ตัดสินใจซื้อสดแหละ แต่ว่า เฮ้ย! เขาบอกว่า ถ้าผ่อนน่ะ มันจะ เราจะได้ เหมือนแบบเราจะได้วงเงินแบบ ผ่อนเพิ่ม เราก็เลยแบบตัดสินใจแบบว่า เออ ผ่อนไปบางส่วน อะไรอย่างเงี้ย 3 เดือน อืม แต่เราอะ ค่ะว่า?
อืม อืม อืม ๆ ๆ อือ ๆ ๆ เออ อะฮะ อืม ๆ ๆ ๆ อือฮึ อ๋อ อืม ๆ ๆ ๆ อย่าบอกนะ ใช้ SPayLater
มันคืออะไรอะ?
คือเหมือน เหมือน เหมือนอารมณ์ผ่อนนั่นแหละ แต่ว่าเป็นของช้อปปี้

ไม่ ไม่ได้ทำบุญกับวัด เราก็ทำบุญกับวัดด้วย แต่ว่าอันนี้ก็คือเหมือนให้เขาไปแล้วกัน
อา อะฮะ
อือ เออ ขนาดวัดยังให้ได้อยากได้บุญ ทำไมอันนี้ยังให้ไม่ได้ <chuckles>
เฮ้ย แต่อันเนี้ยให้เป็นกำลังใจอันหนึ่งนะเว้ย คือแบบเหมือนประมาณว่า เพื่อนเราอะแบบเหมือนเป็นคนที่แบบเหมือนจะทะเลาะกับพ่อกับแม่ยังไงอะ แต่ต้องแบบเหมือนฟิกซ์เงินตายตัว แล้วมันให้เยอะมากเว้ย ให้เดือนละ 20,000 ได้มั้ง แบบว่าทั้งพ่อคนหนึ่ง ทั้งแม่คนหนึ่ง อะไรอย่างเงี้ย เออ ไม่ว่าเดือนไหนที่แบบเหมือน รายได้จะไม่เข้าเยอะ นางก็ยังหามาให้ คือไม่ลดเงิน ไม่ลดเงิน พ่อแม่แม้กระทั่งตัวเองไม่มี อะไรอย่างเงี้ย แต่เชื่อเปล่า ทุกวันเนี้ยมันไม่ทำงานน่ะ แต่ไม่รู้มันมี เงินทางไหนไม่รู้เข้ามาหามันเอง อันเนี้ยเลยเชื่อเรื่องแบบ เงิน เออ มันจะจม แล้วมัน มันจะจมแล้วมันไม่จมอะ
อือ ๆ ๆ อืม อือ ๆ ๆ อือ อืม ใช่ ๆ เหมือน ม เหมือนอารมณ์ว่าให้ ก็คือที่เขาบอกไงว่าแบบ เอ่อ มัน มันก็ในเชิงพุทธแหละที่แบบพระ เป็นพระในบ้านแล้วเหมือน เอ่อ เราก็รู้สึกว่าให้เขาไปเถอะแบบ นั่นแหละอย่างที่ตัวเองบอกว่าแบบมันไม่จมอะ
อะฮะ อืม แล้วจริงเปล่า เป็นอย่างงั้นจริงเปล่า?
ก็ทุกวันนี้ก็จม <chuckles> คือใช้คำว่าไม่
<laughs>
ไม่ ไม่ได้มีเก็บ แต่ว่าก็ไม่ได้มีเหลือ
อืม แต่ก็มีเข้ามาเรื่อย ๆ ไม่ถึงขั้นที่แบบว่า "ว้าย! มันจะเอาที่ไหนมาใช้" อะไรอย่างเงี้ย เออ ๆ <laughs> เออ เราจะว่าอะไรอีกนะ อ๋อ แล้วเราชอบคำหนึ่งเว้ย คำหนึ่งที่เหมือนใครเขาพูดคำหนึ่งว่าแบบ ในกรณีว่าแบบให้เงินพ่อแม่ อะไรอย่างเงี้ย ถ้าเราอะจะไปทำบุญที่อื่น ใช่เปล่า แต่เหมือนเราอะเปรียบเสมือนเราเป็นต้นไม้ แล้วรากแก้วเรายังไม่แข็งแรงเลยอะ แล้วเราจะเติบโตได้ยังไง อะไรอย่างเงี้ย เออ ๆ มันก็อาจจะจริงนะเว้ย อืม <laughs> ใช่เปล่า เออ นั่นแหละ
เออ ใช่ ๆ ๆ ใช่ ก็นี่ไงวันละ 50 บาท <chuckles> อือฮึ อืม อืม อุ๊ย อ ขนลุก เออ แล้วเนี่ยแหละ ถ้าแบบ ตัวเองลอง ลองแบบ เออ ให้เงินเขาดูแบบ
เรา ก เรา อือ
มัน มันอาจจะแบบอึดอัดนิดหนึ่งช่วงแรก แต่เราว่าให้ไปเถอะ มัน อืม มันก็ดีอะ อืม
เออ เราก็เริ่มให้เว้ยตัวเอง แต่มันน้อยแหละ อา พูดจริง ๆ ก็รู้ <laughs> ใช่ไหม เออ ๆ เออ ๆ ๆ ๆ จะลองเริ่ม ก็เนี่ยให้ถี่ขึ้นเรื่อย ๆ อะไรอย่างเงี้ย ให้ทุก แบบว่าทุกเดือน เออ จากแต่ก่อนจะต้องมีแบบเทศกาลสำคัญ อะไรอย่างงี้ ใช่เปล่า เออ
ไม่เป็นไร ให้ไปก่อน <chuckles> ก็ให้เท่าที่เราไหวไง อืม อือ ๆ ๆ ใช่ ให้ไปก่อน เดี๋ยว เดี๋ยวอ่อน เอง <chuckles>
<laughs> เฮ้ย แต่แบบว่าอนุโมทนาบุญมาก ๆ เลยอะแบบ เอ่อ อืม ให้ที่บ้านทุกเดือน อย่างเงี้ย อืม
อืม